Mi piacerebbe parlare con te, oggi, di natura, di stare all'aperto, di esperienze a contatto proprio con quello che è il mondo il mondo all'aperto, no, e mi piacerebbe sapere se, effettivamente, hai magari qualche esperienza, ehm, fatta in natura che ti ha, magari cambiato, un po', ehm, il punto di vista e la prospettiva di veder le cose.
Allora, beh, guarda, mhmm, ti posso dire che, comunque, avendo una campagna di di famiglia, no, in cui ab abbiamo vissuto io, come i miei cugini, mia sorella abbiamo vissuto insomma la la nostra infanzia, no? Quindi, <smacks lips> già da piccoli, insomma, abbiamo avuto un certo tipo di rapporto con la natura e anche in maniera inconscia, forse, no; ehm, comunque c'è stato da sempre un legame, e mhmm, però, a mio avviso, diciamo, la piena consapevolezza, ehm, appunto, di avere un rapporto e di dedicare dell'attenzione alla natura, avviene anche, mhmm, ovviamente, i in età più avanzata e magari in alcuni momenti specifici e, mhmm, nel mio caso credo che questo momento che abbia un po' alimentato, questa mia consapevolezza, questa mia ricerca di un contatto con la natura, sia stata, mhmm, il fatto, appunto, di creare, no, un piccolo orto in campagna, ehm sì, certo, con con i diciamo, condiviso con la mia famiglia e in cui magari ovviamente parliamo di dimensioni ridotte, però comunque dove poter piantare, sai, delle piccole cose da potere consumare, sempre a in famiglia, quindi non ovviamente non parliamo di di grandi distribuzioni o cose di questo tipo, è proprio una cosa <clicks tongue> una cosa familiare. Eh, però anche queste queste piccole cose sì, dimmi?
Mh-mh. Certo, ovvio. Che bello! Sì, chiaro, <chuckles> chiaro. Chi è che ha avuto da chi è che è partita da chi è che è partita l'idea di è stata un'idea comune che avete sviluppato, quindi, uhm, era una cosa che avevate, effettivamente, in mente da un po' oppure, è partita da 1 in particolare, e poi è stata sviluppata da tutta la famiglia?
Mh-mh. Allora beh guarda, uhm, questa questa cosa dell'orto è partita sinceramente primi tutto da mio padre. Ehm, in realtà nella sua testa c'era anche l'idea, magari, di portarlo avanti da solo, no, ehm, lui è così, ehm <chuckles> cerca, insomma, anche dei metodi per per scappare un po', per evadere un po', e anche per una questione proprio personale di coltivare le proprie passioni e la propria anima. Quindi, mhmm, non non mi è stato mai detto, o come dire "imposto", tra virgolette di lavorare sull'orto, aiutare s mhmm, a appunto, a organizzare l'orto. È una cosa che è venuta fuori cioè mi è venuta spontanea, ehm <smacks lips> e insomma, ehm quindi sono ho cercato di far capire a mio padre che, mhmm, mhmm, insomma: "Guarda che io ci sono, se vuoi ti do una mano; anzi, mol molto volentieri" Certo, certo gli ho fatto capire, insomma, che che c'ero, <chuckles> c'era la mia disponibilità. Ehm e quindi niente, uhm, ci mo dati una mano, una piccola organizzazione, poi ovviamente quando vengono fuori sai i primi i mhmm, primi risultati e ti ti gasi, no, quindi ti viene anche più voglia di di lavorarci, ehm, e uhm, sempre rifacendomi alla tua domanda, è nato secondo me, in me, proprio un cambio di prospettiva, un'attenzione maggiore nei confronti del mondo della natura. Sì.
Okay. Mh-mh. Mh-mh. "Avrei voglia di aiutarti, tienimi in considerazione". <chuckles> Mh. Questo cambio di prospettiva, questa attenzione maggiore, l'hai era già, magari, qualcosa nel senso, era già un un'idea che ti balenava per la testa, oppure è stato proprio l'averci a che fare, con la natura stessa, che ti ha permesso di cambiare quelle che erano le tue idee?
Esattamente. Secondo me, hai centrato il punto, cioè non è qualcosa che tu ti imponi, no, non è che uno si alza la mattina e dice: "Da oggi, devo mi va di avere un nuovo atteggiamento nei confronti della natura". Non lo so. Non la vede un po' uno come una cosa un po' forzata, di difficile realizzazione. Penso, che, invece, que questo tipo di consapevolezza, ti viene fuori nel momento in cui tu tocchi con mano, cioè sei proprio all'interno del contesto naturale, che sia come nel mio caso, lavorare l'orto, che sia ma anche, che ne so, uhm, andare a fare la corsetta, sai, la domenica mattina, anche quello per dirti è ognuno poi si crea il proprio- proprio rapporto con la natura, ehm, però, appunto, è fondamentale, averci a che fare. Ehm, stando al di al di fuori, non si potrà mai avere un legame davvero solido.
Certo. Assolutamen Assolutamente. Cos'è la parte, ehm, che ti piace di più, legata all'orto? È la parte del l'inizio, quindi il seminare, il curare, il veder crescere oppure, la parte che poi ovviamente ti dà più soddisfazione, è la raccolta, quindi vedere che il tuo lavoro effettivamente ha dato qualcosa?
Beh, ovviamente, insomma, credo che anche tu possa intuire come la raccolta sia un un gran momento <chuckles> di di realizzazione personale. Però, mhmm, ti devo dire che, mhmm, <tsk> anche quei cambiamenti, che a un certo punto noti anche uhm, diciamo, quotidianamente, no, giorno dopo giorno vedi la proprio la pianta crescere, lo noti col tuo occhio stesso. Ehm, anche quei momenti lì, insomma, quando capisci che sta andando bene perché c'è anche il rischio, no, che tu magari, mhmm, fai, organizzi tutto, pianti quello che devi o semini quello che devi seminare, ma poi non ti esce nulla, no? Ehm, invece, appunto, vedere che la cosa va bene, che le piante crescono e che, giorno dopo giorno, lo vedi proprio tu che crescono, ehm, insomma, a me almeno ha fatto boh, mi ha dato proprio una bella botta di di adrenalina, no, ehm, mag è quella spinta per continuare a occuparmene bene, ehm, e attentamente perché poi, anche lì, il discorso è che tu puoi seminare, f quello che vuoi, ma se non ci stai dietro e lasci tutto un po' allo stato brado, eh, anche lì, ehm, il rapporto con la natura poi la eh, viene un po' meno.
Mh-mh. Lo credo. Ovviamente. Ovviamente. Qual è la cosa che ti ha ehm, r sempre rimanendo, ehm, in ambito proprio, uhm, fisico della cosa, quindi, ehm, il punto di vista proprio di chi semina, fa crescere e poi raccoglie. Uhm, qual è la cosa che, uhm, da quando hai iniziato a fare l'orto, ti ha generato più meraviglia? <clicks tongue> Cosa ti ha meri meravigliato di più dei vari processi della natura?
Ma s Beh, guarda, io penso che, come ti dicevo, mhmm, in sostanza un po' prima, l'attenzione che devi dedicare quotidianamente, cioè perché quello, in realtà, fa la differenza e proprio la mhmm, creare un rapporto, una routine, per così dire, una una sana abitudine, nel relazionarsi con la natura, perché non si può pretendere, insomma che, mhmm, crei qualche qualcosa nasca così, con uno schiocco di dita, ehm, a prescindere dal dall'ambito, dal settore che scegli, insomma, ehm, qualcosa di concreto nasce nel momento in cui tu ci lavori e ci poni la giusta attenzione, sempre. Ehm, penso che questo sia, forse, l'insegnamento più grande della natura, ossia, appunto, che è è uhm, nelle cose ci vuole attenzione, ci vogliono anche quei piccoli accorgimenti, i dettagli che poi, alla lunga, ti fanno la differenza.
Mh-mh. Certo. Assolutamente. Che sono poi, assolutamente, cose che puoi trasportare in quella che è, ehm, la vita di ognuno di noi, no, non solo nell'ambito, ehm, orto, ma poi sicuramente in tutti quegli ambiti, uhm, di una persona. Uhm
Assolutamente. La natura a anche a livello metaforico, <chuckles> a mio avviso, ci può insegnare tanto sulla vita in generale, ehm, si si possono fare ta tante riflessioni a riguar
Assolutamente. Qual è la parte più difficile, invece, che hai trovato nel, uhm, seguire l'orto e, quindi, seguire, uhm, la semina e poi la crescita? Qual è quello che ti ha dato magari, uhm, qualche difficoltà in più?
Beh, guarda, mhmm, m non la ritengo, forse, la parte più difficile, la ritengo, forse, la parte che richiede un po' più impegno, ossia comunque lo studio. <smacks lips> Mhmm, nel senso, uhm, comunque, uhm, ogni pianta è diversa da un'altra, ogni mhmm, ogni cosa che pianti, che semini, uhm, richiede un'attenzione diversa rispetto ad un'altra, alcune piante le puoi piantare in estate, altre in inverno; insomma, bisogna avere comunque, mhmm, una mhmm, una chiara, mhmm, consapevolezza di quello che si sta facendo, ehm, perché ci sono tanti dettagli che influiscono, appunto, poi sulla resa, quindi penso che la cosa importante sia- oltre che, appunto, come ti dicevo all'inizio, il contatto diretto con la natura- anche lo studio della natura, ehm, perché, ovviamente, senza senza questo poi molte cose vengono meno, ehm, i la resa anche di un piccolo orto sarà decisamente minore e, insomma, influisce poi tutto il mhmm, su tutto il rapporto che hai con la natura, il fatto di non conoscerla. Cercare di conoscerla, ehm, penso debba essere importante per tutti noi, credo, a prescindere.
Mh. Okay. Ovvio. E, in questo senso, ti ha aiutato tuo papà, nel conoscere più approfondita approfonditamente, la natura e quello che avete deciso, poi, di seminare all'interno del vostro orto? O è una cosa che hai fatto da autodidatta?
Guarda, io penso che è stata anche una cosa che uhm, un percorso che abbiamo fatto insieme anche, soprattutto grazie a questo questa "scusa", tra virgolette, dell'orto, no; quindi magari, non lo so, ma se vedevo lui che stava facendo qualcosa che, a mio avviso, boh, uhm, era un po', ehm
Bello.
come, mhmm, superficiale, non so se po se posso dire così, lì tendevo a cioè, diciamo, era solito, da parte mia, ehm, cercare, appunto, di studiare la cosa, quindi dire: "No papà, fermati un attimo e c capiamo, leggiamo qualcosina, qualche informazione a riguardo, capiamo come muoverci", e lui viceversa con me, e lui lui viceversa con me, quando magari credeva che stessi facendo qualcosa di sbagliato, no, nel nell'organizzazione dell'orto, e an lo studio è anche quello, in realtà, cioè anche sperimentare, però comunque, cercare di capire come, ehm, si comporta in questo caso il suolo, il terreno in certe condizioni, ehm, qu quello intendo, insomma, per studio, per cercare di conoscere la mhmm, <clicks tongue> la natura. Poi lo studio si può fare su un libro, si può fare su un telefono, si può fare praticandolo e facendo esperienze in tanti modi, l'importante, però, è che ci sia questa voglia, a mio avviso e, nel caso mio e di mio padre, penso che è qualcosa che, appunto, è nata ed è cresciuta insieme.
Informiamoci, vediamo Chiaramente. Ed è una cosa, come ti ripeto, assolutamente meravigliosa, condividere qualcosa con qualcuno che ami, secondo me, è è la parte migliore dell'esperienza, ovviamente. <sniffs> Io suppongo ci saranno stati grandi successi di raccolti favolosi, ma magari c'è stato anche qualche fallimento, no?
Certo. Assolutament <chuckles> Beh, sì, magari, all'inizio. Sì, non
Raccontami.
Magari all'inizio, sai, non è nato proprio tutto quello che doveva nascere, mhmm, ma boh, chissà, in realtà, poi per quale motivo, però, l'inesperienza in sostanza è è quello che che alla lunga poi fa la differenza. Ehm, però <clicks tongue> anche gli insuccessi, insomma si può imparare, si può imparare dagli insuccessi, come nella vita, soprattutto poi anche in natura in cui vedi gli effetti concreti, no, ehm, uhm
<chuckles> Certo. Chiaro.
e, quindi, sì, mhmm, abbiamo imparato dai nostri errori, ehm, adesso, bene o male, riusciamo ad avere una buona resa e difficilmente, insomma, qualcosa ci ci viene meno a livello di raccolto. Ehm, ti posso dire che, sì, facciamo delle grandi scorpacciate di verdure, soprattutto, che sono le le cose che piantiamo di più, ehm, patate, pomodori, sai, insomma, tutte le cose base della cucina italiana, quindi, ehm, cipolla, aglio, tutte queste queste robe qui.
Eh beh! Eh beh! Nell'orto ci sono. E qualcosa, invece, di inaspettato, cioè qualcosa che è nato, ma che non vi aspettavate che potesse nascere? Oppure, effettivamente, avete tutto sotto controllo?
No, allora, questo no, che, mhmm, sia nato qualcosa che non ci aspettavamo no. Magari, ogni tanto, abbiamo fatto qualche esperimento, che ne so, ti posso citare quella volta in cui abbiamo preso un po' di ehm, semi di peperoncino, no, per fare delle piante di peperoncino, giusto per curiosità mia, che era una mia, curiosità. Ed è venuto fuori qualcosa di, mhmm, inaspettato, a livello di gusto, perché ho notato proprio una differenza, no, tra il peperoncino che puoi comprare, no, al al supermercato. Ehm, quindi, non lo so, mhmm, anche questa piccola scoperta, per così dire, appunto, a livello di gusto, ehm, te la posso citare, appunto, come sorpresa, ecco.
Mh. Ah-ah. Mh. Assolutamente sì, assolutamente sì. Se poi, effettivamente, ehm, rispetto al gusto del peperoncino che uno acquista, era qualcosa di totalmente diverso, io credo che assolutamente vi abbia sorpresi, no?
Certo, certo. Poi, io sono un amante del del piccante, del peperoncino, quindi, insomma, puoi puoi immaginare <chuckles> il mio il mio stupore e la mia mhmm, la mia contentezza <chuckles> a riguardo. Certo, cer
E la tua gioia. Chiaro, chiarissimo. Guarda, grazie mille per aver risposto a tutte le mie domande e grazie per aver condiviso con me parte della della tua vita, che è questo quest'orto meraviglioso. Grazie.
Grazie mille anche a te. Sono sono a tua disposizione, mhmm, quando vuoi, anche in futuro. <clicks tongue> A presto.